Di mangiare con Glovo, con con Deliveroo.
Eh beh, certo.
E qui n co E E d da un E e ha Riconosc Lui. Altro però quasi incapace di, uhm, vedere possibile u E Come Quest cosa.
Eh, diciamo che, ehm, secondo me innanzitutto dovresti, uhm, parlargliene in un momento in cui siete <exhales> eh beh, entrambi calmi e tranquilli, è un po' difficile visto che, uhm, state, e e uhm, diciamo affrontando un periodo di forte stress. Uhm, però proprio perché anche il tuo amico, il tuo socio sta provando questo stress an sulle sue spalle, uhm, prova a cercare di farlo ragionare su questo. Cioè, digli: "Senti, io sono molto stressato, cioè, sull'orlo dell'esaurimento, e anche tu, <chuckles> lo siamo entrambi, perché lavoriamo" appunto, come mi hai detto, almeno 16 ore al giorno, che, uhm, non è assolutamente salutare, diciamo. E quindi, uhm, insomma, comunque anche lui si lamenta un po' di queste conseguenze, quindi anche lui ha gli effetti appunto della uhm, di questo di questo stress lavorativo. E, quindi prova a metterglielo proprio su questo punto di vista, cioè digli: "Guarda, il progetto rimane assolutamente, però, uhm, forse dovremmo un po', mhmm, diciamo, uhm, stabilire dei confini, uhm, fra il lavoro e il pe e il tempo, mhmm, personale, diciamo. Perché, ehm, se noi stiamo qui a lavorare di continuo, magari, per finire prima, magari per motivi X" che lui potrebbe avere in in mente in questo momento, ehm: "Rischiamo però di mandare il progetto, uhm, diciamo, in rovina." Perché arriverà un punto in cui sarete entrambi talmente stressati, talmente, uhm, come dire, uhm, stravolti da tutto questo stress, che effettivamente, uhm, mhmm, magari potrebbe andare a rovinare il progetto stesso e sarebbe un peccato, visto che ci avete investito così tanto.
Certo, no, ehm, penso che tu abbia davvero ragione, ecco. Devo veramente, mhmm